हुँ, हुँ।
और वो आपको उन सब चीज़ों से निकाल भी लेंगे, तो बिल्कुल आप उनको एक बार बात बताएँगे जैसे कि मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि अ, मैं भी अपने इन चीज़ों में फँसा हूँ, तो मेरे दोस्तों ने मुझको उन सब चीज़ों से निकाला है, उन चीज़ों से बताया है उन चीज़ों के बारे में बताया है कि नहीं अ, क्या गलत है, क्या सही है।
अच्छा, अच्छा। अच्छा। जी, जी। हुँ, हुँ। उ, जी।
तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, एक दोस्तों का सपोर्ट हो गया, परिवार का सपोर्ट रहता है हरदम, परिवार हरदम पीछे से रहता है, मगर कई बार ऐसा ऐसे समय आ जाता है कि इस वक़्त आपको लगने लगता है कि नहीं अ, जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, तो उस वक़्त के लिए आप अ, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि एक उम्र के लोगों से ही दोस्ती होती है।
हाँ, हाँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा।
बिल्कुल, तो आप अपने माँ-बाप से और इन सब लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं आप, उनका क्योंकि वो एक आदर के रूप में हैं और अ, उनसे आप उनके बराबर कभी नहीं हो पाएँगे, तो दोस्तों के साथ यही रहता है कि थोड़ा-सा कुछ हुआ है मगर मनोबल गिर रहा है, बहुत बार ऐसे ही होता है, मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे जैसे इग्ज़ाम देते हैं, नहीं हुआ उसके दोस्त का हो गया, तो दोस्त एक-दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं, अब की बार नहीं हुआ है, फिर से मेहनत करो दोबारा होगा। तो
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। उ, जी, जी, जी बिल्कुल।
आपका कुछ कहानी हो इसके पीछे लेके मनोबल की सी जैसे गिरा हो और आपके घर या किसी औ मदद की हो आपको उठने के लिए?
<smacks lips> हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। और देखिए अ, जीवन में विफलता मैं तो बोल रहा था कि हर किसी को कहीं न कहीं किसी मोड़ पर मिलता ही है, तो उस पर फिर फिर हम साझा करते हैं अपने दोस्तों के साथ बातों को, तो वो हमें जो है थोड़ी हिम्मत देते हैं, थोड़ा अ, ढाँढस बाँधते हैं।
जी।
और फिर हम उठकर जो है और अ, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हिम्मत रखने की कोशिश करते हैं और फिर उसका नतीजा देखिए फिर बहुत अच्छा निकलता है, फिर हम छोटी-सी जो हमें धैर्य रखने की ज़रूरत थी, हिम्मत म बाँधने की ज़रूरत थी, वो हमारे दोस्तों के कहने से हो जाता है या कई बार वो हम माता-पिता, भाई-बहन के साथ साझा करते हैं, तो घर से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और अ, फिर हम जो है अ, उस काम को करने लग जाते हैं और एक बहुत अच्छा, बेहतर परिणाम हमें मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जीवन में कभी-भी आप नकारात्मक सोच रखते हैं, असफल होते हैं, तो ये विफलता का एक कारण नहीं है, नतीजा नहीं है बल्कि आप थोड़ा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा समय पर छोड़ दीजिए और उस पर मेहनत करने लग जाइए, उम्मीद रखिए तो फिर सब नतीजा बहुत अच्छा निकलता है, है ना?
हुँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ।